Il il y a des spécificités qui, heu, culinaires, heu, justement de de la Guinée Conakry, heu heu, c'est à base de quoi? C'est c'est épicé? C'est c'est à c c'est quoi la la le le le fondamental, voilà, le l'ingrédient de base? Oui, oui.
Yes. Ah complètement. Le plat, ouais. Alors souvent, d'ailleurs, heu, je me rappelle, à l'époque, au collège, heu, à l'époque, heu, je me rappelle une amie, heu, j c'était d'ailleurs une, heu, Algérienne d'origine, qui se moquait un peu de moi, qui disait: «Ah, heu, chez vous, on manque, heu, on mange que du riz» et moi, je lui ai dit: «Bah, chez vous, c'est que du couscous, donc voilà», <laughs> j'ai rendu un petit peu la pareille. Et effectivement, la base, heu, de de la nourriture chez nous, ça va être le riz, mais il va y avoir, heu, plein de sauces, en fait, qui va changer complètement le plat, qui vont changer complètement le plat. Je sais pas si, heu, tu as déjà entendu parler du yassa ou, heu, du gombo ou, heu, après des sauces un petit peu tomates ou encore du du thieb thiéboudiène?
Oui. Ah d'accord. <laughs> <laughs> D'accord. Ouais. Ouais. D'accord. Bah, je découvre, ouais, effectivement, je ne connaissais je ne connaissais pas du tout, heu, cette cuisine effectivement, ça pourrait être occa occasion de, bah, d'essayer, hein, pourquoi pas? <laughs>
Mmh d'accord. O Oui, bah bah, c'est exactement comme ça que j'ai fait découvrir, donc, à des amis, hein, qui connaissaient pas ou certains de nom. Il y a également le mafé, qu'on entend beaucoup. Donc, en fait, c'est beaucoup ça, des plats typiques de l'Afrique de l'Ouest, hein. Donc, le yassa, par exemple, c'est une sauce à base d'oignons. On peut mettre du poulet, de la viande ou du poisson. Heu, le mafé, ça va être une bo une une sauce à base de pâte d'arachide, mais on sent pas trop l'arachide, c'est bien mijoté et c'est super bon. Et le thiéboudiène, c'est plus sénégalais et là, ça va être une, heu, du riz gras, en fait, très gras, parce qu'il y a beaucoup d'huile, à base de tomates, poisson, et c'est vraiment savoureux. Et tu disais tout à l'heure, il y a des épices, hein. C'est pas forcément c'est pas parce qu'on dit épices que c'est piquant, mais en tout cas, c'est très savoureux et il y a des mélanges de saveurs. Exactement.
Ah ouais? Oui. Ah oui d'accord, oui, oui. D'accord. D'accord. Non. Ah, ouais, c'est relevé c'est relevé. D'accord. Alors, au au niveau de la musique, vous avez une identité, heu, musicale? Parce que, bon, on n'entend pas beaucoup parler, effectivement, de d'artistes, heu, issus de de ton pays d'origine, de de la Guinée. Oui, oui, oui.
De la Guinée? Oui, alors, c'est vrai qu'il y a très peu d'artistes guinéens qui sont connus en France, mais il y en a quelques-uns, hein. Il va y avoir, par exemple, Morikante, donc, qui a été connu il y a très longtemps, ah bah, voilà, avec Yéké Yéké, je crois, son son son qui a fait fureur en France. Il y a un petit peu, dans le reggae, heu, Takana Zion, donc lui aussi il a eu quelques succès en France. Et après, dans les rappeurs un petit peu français, bon, heu, bon il y a MHD, donc là, bon, c'est plus très une fierté avec, heu, son actualité, ou encore, heu, le rappeur, heu, Black M.
Oui. Ah oui! Effectivement! D'accord. Oui. <laughs>